Tapi setelah itu mendapatkan pekerjaan yang tadi editor itu kan itu pekerjaan yang Kakak, sukai kan akhirnya ya?
Mhm. Mhm mhm, dan tuh waktunya fleksibel enaknya tuh.
Nah terus, iya. Oh.
Fleksibel itu dalam artian gini jadi, eee, kalau sebagai editor tuh kan kayak, ada deadline kan, nah.
Oh jadi editor itu kerjanya, eee, tergantung deadline aja ya Kak?
Iya deadline jadi, perkara aku mau masuknya agak siang atau misalkan Sabtu Minggunya aku mau ambil liburan atau Minggunya aku ambil cuti atau se Jumatnya ambil cuti ya misalkan ya, itu nggak papa aku nggak sungkan karena kenapa karena, yang penting deadline akhir pekerjaan selesai gitu.
Oh. Iya iya. Mmm, paham paham.
Sedangkan kalau kalau jadi asisten pribadi, karena kemauan si owner itu, sekarang maunya ini, jam 1.00 jam 2.00 dia pengen ini, jam 3 dia pengen ini jadi, segimana dia kan akhir akhirnya aku kayak nggak punya waktu buat aku sendiri gitu, mhm.
Iya bener, tapi setelah setelah ada kejadian ini pernah nggak sih Kak, ada, eee, apa ya tawaran lagi gitu untuk, eee, mungkin ada gaji, agak tinggi lagi nih gitu ada nggak sih tawaran kayak gitu lagi setelah kejadian ini?
Mhm. Ada sih tawaran, ke jadi kayak ngasih kode-kode gitu sih kayak ngasih-ngasih kode, heeh, kayak dia bilang tuh kayak gini, eee, apa, asisten yang sekarang kerjanya nggak becus katanya gitu jadi seolah-olah dia kayak mancing aku supa heeh, supaya aku kembali lagi buat jadi asisten dia lagi, gitu kan.
Oh baru kode gitu ya? <chuckles> Mmm, butuh ya sebenarnya ya, iya bener jadi Oh iya bener jadi caranya mereka, mmm, apa namanya, eee, agak sedikit mem apa membahas kalau mereka tuh butuh Kakak, gitu sebenarnya ya, <chuckles> bisa banget ya ngomongnya, iya bener.
Mhm, tapi nggak secara langsung, iya, dia, eee, dia cerita kayak katanya, ini aku rugi sih ke ba bayar dia kemahalan katanya kerjanya nggak becus gitu padahal, bayaran yang aku terima sama asisten pribadi yang baru malah gedean yang baru tapi kerjanya kurang bagus gitu kan.
Mmm. Oh gitu, tapi Kakak, eee, selama, di perbandingan ini ya antara gaji sama, pekerjaan yang Kakak, suka itu, beda nggak sih, eee, antara konflik sama keluarganya ada gitu perbedaannya?
Jadi dia kayak nyesel gitu. Mhm. Mhm. Mhm. Oh beda beda banget aku justru lebih nyaman yang sekarang.

Oh, akhirnya, Kakak, resign juga nih ujungnya?
Iya gara-gara aku ya, ngejar gaji tinggi gitu kan. Tapi aku kurang menyukai pekerjaannya heeh, banyak waktu banyak mhm. Okelah, jadi aku kehilangan banyak waktu dengan keluarga, anak karena aku enggak aduh sebenarnya kan istri dan anak tuh punya hak untuk mendapatkan, iya kasih sayang dari seorang ayah atau suaminya kan. Aku enggak sama sekali kayak pulang tidur, makan, pulang tidur, makan gitu kan.
Mmm. Mhm, kehilangan banyak ya, kehilangan banyak momen, iya bener sih. Pasti. Oh, jadi kurang waktu sama keluarga gitu ya Kak ya?
Terus cuma hari Minggu doang. itu pun kalau seakan lagi heeh, susah banget kalau lihat waktu ini. Dan setelah setelah aku resign selama 6 bulan, iya. Aku buka usaha kecil-kecilan ya. Waw walaupun memang enggak nggak berpenghasilan besar dan tidak sebanding dengan pekerjaan aku dulu. Tapi setidaknya cukuplah kan. Aku datang lah eee, aku dapet lah lagi tawaran dari tempat aku kerja dulu kan. Yang kemarin itu, yang terakhir bikin aku heeh heeh, tapi dia men menawa terus dia menawarkan pekerjaan yang lain. Tapi bukan sebagai asisten pribadi, tapi kembali sebagai seorang editor, gitu kan. Iya sudahlah aku terima lah, soalnya kan
Mhm. Yang gaji tinggi, itu? E Terus, gimana tuh Kak? Oh, akhirnya mereka terima lagi nih yang kemarin? <laughs>
Heeh, dipanggil lagi kan. Tapi posisinya aku bukan sebagai asisten pribadi dan memang aku bilang ke istri bahwa ini gajinya nggak sebesar yang kemarin, justru setengahnya katu kata aku tuh kan. Dan istri pun iya sudah enggak apa-apa, yang penting kamu punya waktu buat keluarga sama anak, gitu.
Iya, betul. Ada waktu. Iya bener sih, Kak, iya bener ya, itu jadi pertimbangan untuk yang punya keluarga biasanya ya?
Dari situ.